في ناس كتيرة عامةً، موضوع إن هم يعرضوا أفكارهم أو يعرضوا شغلهم قدّام حد، ده بيقلقهم جدًا. فقل لي، أنت بتتعامل إزاي مع اللحظات اللي زي دي؟
آه، أنت ترجعني بقى لأول الشغل بقى، لما كان يتطلب مني أعمل عرض PowerPoint وبتاع، ويقولوا لي بقى إيه؟ "بتعرضوا" يعني امم آه. <giggles> تعالَ. الموضوع ده بقى كان يعني بيسبب لي قلق وتوتر رهيب من أو من لحظة أول لحظة كده بييجي يخش علي المدير يقول لي: "عندنا إيه، عرض مثلًا"، أو "هنعرض حاجة قدام رئيس القطاع"، أو المدير العام بتاعنا، أو أي حد. خلاص، هنا بقى العرق بيصيبني فاهم؟ واللي هو فين، أفتكر بقى محمد هنيدي لما دخلوا عليه بقى ويقول له: "في عندنا تفتيش"، قال لهم: "تفتيش؟ تفتيش إيه؟" تمام؟ نفس <giggles>
<chuckles> تعالَ نرجع تعالَ نرجع إيه إيه اللي يوقفنا؟ تعالَ نرجع. <giggles> ماشي. <chuckles> مف يعني انت كنت عامةً من الناس اللي بتخاف من فكرة عرض الأفكار قدّام الناس؟
جدًا، جدًا، يعني ما <clears throat> ما كنتش باحب ال الموضوع ده أصلًا، وكنت باقلق منه، وكنت جديد بقى في الشغل ومش متدرب عليه. ما اعرفش يعني، ما ما ما اتحطيتش في موقف قبل كده إن أنا أتكلم قدّام حد، أو قدّام مجموعة، أو إن أنا أعرض بالطريقة دي. بس هاحكِ لك بقى، يعني ده كانت دخلت أنا قلت له إيه؟ يعني: "هنعرض، ما نعرضش ليه؟" فاهم؟ بعد بقى الخوف ما صابني، وبتاع فاهم؟ آه يعني أنا خلاص، الخوف
أها. بسبب إيه؟ اهم. تمام. آه، يعني أنت داريت خوفك أصلًا، يعني أنت كنت خايف من جوا، بس ما ولا أي حاجة، إحنا جامدين. <laughs>
آه، يعني خلاص من جوه آه إحنا جامدين أوي، نعرض إيه المشكلة؟ حماس الشباب بقى وبتاع. تعالَ، إيه الم إيه المطلوب؟ آه والله <chuckles> آه، المطلوب 1 2 3 4 ماشي، عادي جدًا. الPowerPoint، وهو في حد بيعرف يعمل PowerPoint زيي؟ و الanimation بقى، اللي هو زو، هَو النجمة اللي بتلف، اللي مش عارف إيه.
مفهوم، مفهوم، حلاوة البدايات، اتفضل. <chuckles> <chuckles> لأ لأ، ده أنا نفسي في الPowerPoint وسّع. <laughs>
هي آه، <laughs> اوعى وطلعت كلها حاجات أصلًا بطلوا يستخدموها <laughs> المهم يعني.
حلو جدًا حلو جدًا.
دخلت بقى اليوم وكنا ساعتها بنِعرِض بقى على إيه، على المدير العام إنجازات الإدارة بتاعتنا، يعني الحمد لله ما كانش رئيس قطاع.
آه. تمام.
ها، مين هيعرض؟ قُلت له: "أنا." هوب أجيب الpowerpoint إني أنطق حاجة يقول لي: "مالك في إيه؟"، ما ما ما ما ما فيش. <laughs>
آه.
<laughs> كده بالضبط، آه هن آه، آه هن <laughs> هنجت تهنيجة تمام، رهيبة يعني، ومن هنا بقى دي كانت نقطة البداية إن أنا مش هاتحط في الموقف ده
أصلًا، أصلًا! سي سي سي سيبه يا حامد، أصلًا! <laughs>
إن يعني الموقف ده كان بايخ أوي بقى قُدّام زمايلي، إيه يا عم أنت كنت فاتح صدرك بقى وداخل وهتعرض، وه وهتتشقلِب في الpowerpoint مالك وقِفْت وقفة ال يعني كانوا عايزين يقولوا كلام كتير. <laughs>
تمام. مفهوم، مفهوم <laughs> و ومش كلّه ينفع ي يعني يتقال. <laughs>
آه. <laughs> بس فكانت من هنا بقى ابتديت بعد كده إيه خلاص هو دخل ال المدير بتاعي دخل وعرض و يعني واستحمل شوية الanimation اللي كانوا في الpowerpoint دول بلعهم تمام؟ وبعد كده قعد معايا، قال لي بُصّ يعني لو أنت مش قدّ الحاجة كنت تقول لي نقعد نعمل العرض مع بعض سوا، أنا افتكرتك أنت من كلامك هتعرف في آه قلت له: "لأ بصراحة أنا كنت فعلًا خايف جدًا ومرتبك وقولت أداري ال الخوف ده إن أنا إيه أحاول آخد لقطة جريئة يعني،" فقال لي: "لأ ما ينفعش والمفروض نعمل مثلًا العرض ده ما بيننا وبين بعض وبتاع وإيه ونجرب." آه.
تمام. نتمرّن، آه. تمام. بروفة، يعني نعمل شوية بروفات كده مع بعض، مفهوم.
وفعلًا يعني ابتدينا بعد كده لما يبقى في حاجة زي كده، يعني نتبادل الأدوار بقى، هو ياخد دور اللي هيتعرِض عليه و وح وحد من زمايلي يبتدي يعرض، وأنا أعرض معاه، وهكذا يعني، ابتدى الموضوع إيه، ياخد الإطار ده.
أها. طيب ال التجربة دي عامةً أنت لمّا خُضتها أنت شايف المشكلة كانت الأكبر في الفكرة، والَّا مثلًا إنك ما اتعاملتش مع الخوف بتاعك بشكل مناسب، أنت شايف المشكلة الأكبر كانت فين؟
المشكلة في المواجهة الموقف نفسه، إن الواحد يقف بقى وهيبتدي يعرض وكده دي، اكتشفت بعد كده إنها مهارة يعني بعد 14، 15 سنة شغل، دلوقتي خلاص أنا باعرض ال الPresentation لو قُدّام وزير هاعرضه ما فيش أي مشكلة، خلاص ما باحطّش ما باعتمدش مين قدّامي بقى هو أنا باقول الكلمتين، بالأسلوب الكويس اللي أنا خدت عليه، واللي درسته واللي احترفته بعد كده من سنين الشغل يعني، لكن في الأول طبعًا كانت قلّة خبرة.
اهم. تمام. آه. طيب طيب فكرة المهارة عامةً اللي أنت بتتكلّم عليها، أنت إزاي بدأت إنك تشتغل عليها؟ يعني خليني أسألك السؤال ب ب بنقطة تانية، يعني التجربة اللي حصلت دي، هل في الأول مثلًا حوِّلِتها لتروما والَّا كانت دافع إنك تحسّن من نفسك؟
امم. لأ، كانت دافع إن أنا أشوف بقى إيه، إن أنا ابتديت أحضر يعني لمّا يبقى في أسمع إن في أي عرض عندنا في الشركة حد هيعملُه قُدّام حد، كنت أتسرسب كده و واحضر وأشوف هو حيعمل إيه، إيه الطريقة اللي هيتكلم بيها، هيتفتح الموضوع الPresentation إزاي، هيقفل إزاي؟ في النُصّ لو حد سأله بي بياخد الأسئلة ويعمل بيها إيه، هل بيجاوب عليها والَّا يرحّلها للآخر؟ يعني في حاجات كده خدتها بال بالخبرة.
تمام. كويس. تمام. طب والمديرين، والمديرين والشركة عندك، كانوا موافقين على ده والَّا؟
باقول لك باتسرسب، باتسرسب <giggles> سرسبة كده يعني اللي هو، هو
أصلًا، آه يعني ما وما وما حدش كان بياخد باله، يعني عادي أنت وما صارحتش حد حتى من المديرين، يعني أنا قصدي إنك ما ما اتكلّمتش مثلًا مع المدير بتاعك إنك عايز تعمل ده، فيدعمك لو اتقفشت مثلًا؟
لا، لأ، آه، يعني لا، لأ، لأ خالص ما بقيت حاطط الموضوع ده على كتفي كده إن أنا إيه، هابقى كويس فيه بأي طريقة كانت، بدراسة بقى بإني أنا أشوف وأبُصّ الناس بتعمل إيه، أفتح فيديوهات لنصايح لحاجات زي كده، أشوف منصّات بتتكلّم مثلًا عن الموضوع ده، ولقيت حاجات زي إدراك ورواق بيعرضوا حاجات كويسة أوي، الثقة بالنفس أثناء العرض والكلام ده، يعني في كذا طريقة ابتديت أستخدمها مع بعض، لغاية لما الواحد بقى إيه، عمَل صورة كويسة، وكوِّن يعني بقى خلاص يقدر يقف، يعرض، وحصل فعلًا، إن أنا بعد كده بقى اتحطيت في عرض وأدّيت فيه كويس.
امم. مفهوم. كويس أوي. طيب. ده يودينا بقى لنقطة مهمة، إيه ال ال خلينا نقول العملية الكاملة اللي بتحصل لما أنت بتعرف إنك هتشتغل على مشروع معيّن، وبعدها مطلوب منك إنك تعرضُه قُدّام الناس؟ يعني بتبدأ إزاي مثلًا في قصّة الأفكار، بتتأكد إزاي ان الأفكار مناسبة، بتحضّر نفسك إزاي للعرض، وبتعمل إيه كمان بعد العرض؟
بُصّ، أهم حاجة إني أرتّب الأفكار كلّها على ورقة الأول قبل ما أنقلها على الكمبيوتر أو الشرايح اللي أنا هاعرض عليها، وابتدي أكتب بقى كلّه أفكار، أفكار، أفكار أبتدي أكتب، بعد كده بقى أبتدي أشوف بقى في حاجة مُكرّرة من اللي أنا كتبتها دي، أبتدي أشطب بقى لو في حاجة متكرّرة، حاجة مالهاش علاقة بالموضوع، حاجة جاية في
مفهوم. لو حاجات ينفع إن هي تندمج مع بعضها وتبقى فكرة جديدة، أها.
بالضبط، آه أبتدي بقى ليه لأن العرض دايمًا بيبقى قُدّام المديرين، أو لو جهة برضه، بيبقى الميزة بتاعته إن هو يبقى قصيّر وكل شريحة تأدّي أكتر من غرض كده، يعني تنجز في الموضوع، فبابتدي بقى ألخّص الموضوع ده، و وأحط بقى الحاجة على الSlide بتاعتي، والبداية كويسة، والخاتمة كويسة، زائد إن أنا بقى إيه، يبقى معايا أكتر من نسخة، يعني معايا نسخة على اللاب ونسخة على فلاشة ونسخة على الميل ونسخة على الواتساب، لأن المواقف دي آه.
فكرة لطيفة فعلًا. تمام. طيب. معلش نقف هنا شوية، أنت ذكرت إنك بتقول الأفكار لازم تكون كويسة، الخاتمة كويسة، البداية كويسة، كويسة دي أنت بتحدّدها مع نفسك من خلال خبرتك، والَّا مثلًا في ناس أنت بتثق فيهم بتراجعهم قبل ما أنت بتكمّل مثلًا في العرض.
بُص هاقول لك كان في الأوّل بارجع لزمايلي بقى أقول لهم إيه، رأيكم لو ابتديت الموضوع بقى وبراعة الاستهلال مثلًا كانت عاملة زي الحاجة الفلانية مثلًا الكلمة دي مثلًا، هل الك هل دي تبقى مناسبة؟ يقولوا لي لأ، دي رسميّة أوي، وإحنا الناس اللي جايين لنا مثلًا إيه يعني مش رسميين أوي كده فبلاش منها. لو قدّام رئيس مجلس الإدارة يقولوا لي، آه لازم تبقى رسميّة وحضرتك وسيادتك وأنت شعلة المكان ونورك <giggles> آه، <laughs> آه لازم كل حاجة وليها الطريقة بتاعتها أومال.
تمام. أوكي. <laughs> تمام تمام تمام <laughs> تمام.. <laughs> لكل مقام مقال. مفهوم.. <laughs>
آه يعني ما مش عايزين نترفد، رئيس مجلس الإدارة لازم ندي له حقه برضو، <chuckles> آه. <giggles>
<chuckles> جايين ناكل عيش اتفض <chuckles>
بس ف وال همّ بقى كانوا يدوني رأي وبتاع وكده. بعد كده خلاص بقى معروف عندي إيه، حاجات زي ما خلاص هي معروفة يعني، خلاص جاي حد مثلًا من عند رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة نفسه هيتعرض بشكل رسمي، حد تاني جهة تانية يعني يتعرض بالشكل التاني، وهكذا بقيت خلاص يعني من الآراء اللي أنا خدتها منهم عرفت كل واحد أكلمه إزاي سواء خاتمة أو نهاية.
أوكي. تمام. آه. ماشي طيِّب خلال العرض نفسُه وبعد العرض، إيه الحاجات ال في خلال العرض أنت بتحافِظ عليها أو التّْرِيكات اللي أنت بتعملها، عشان تتأكِّد إن الكُلّ مركِّز معاك، وفي نفس الوقت تِحِدّ من القلق أو الخوف اللي ممكن يبقى عندك وأنت بتقدِّم قُدَّام النَّاس؟
بُصّ أكبر مشكلة كنت باواجهها إن أول ما ابتدي أعرِض ألاقي الناس بقي ابتدت بتسأل. فكان دايمًا خلاص في أول العرض بقى أقول أنا هاعرض العرض بتاعي، لو هو مجالُه إن هو يبقى فيه أسئلة أو كده، اللي عنُده أسئلة يكتبها، وهناخد فترة الأسئلة دي مثلًا ليها وقتها يا في نُصّ العرض يا في آخر العرض فاهم؟ يعني ممكن أعملها اضبط آه، كنت باقول لهم دي من الأول خالص، ليه لإن أي حد بيخُش في نُصّ العرض أنا و يعني مهما كان عندي من خبرة وكده ممكن يوقّفني آه، ويرجّعني تاني ممكن أعيد من الأول ويلخبّط الدنيا، كده فده دايمًا كان حاجة أساسية اتعلِّمتها إني لازم أمنع أي تدخُّل في العرض طول ما أنا باعرض.
آه. تمام. ماشي، أنت كنت بتفضّل ده. امم، بيقطع حبل أفكارك.
آآ تك بيساعد، امم.
طب معلش ده هنا سؤال، في نَّاس مثلًا بتبُص لقصة الأسئلة في النُصّ دي، على أساس إن هي مساحة إن هُم يكسروا الحاجز اللي بينهم وبين الجمهور والدنيا تبقى سهلة، وفي تواصل رايح جاي ما بينهم وبين الجمهور، أنت ليه ما كنتش من ال من المدرسة دي إلي حِدًّ ما.
آه. ما أنا باقول لك يا إما يا إما باحُطّها لأ، يا إما باحُطّها في نُصّ العرض يا في آخر العرض على حسب، يعني لو العرض مستحمل أسئلة في النُصّ، وإن أنا يبقى في حوار رايح جاي، وإن هو أصلًا العرض مُناقشة، أو إن أنا باخُد آراء الناس أو باعرض حاجة ومستني feedback ده بافضّل هنا إن يبقى الأسئلة في نُصّ العرض، لكن لو أنا باقول عرض في تعليمات معيّنة، وفي حاجات لازم هتتعمل، أو تعليمات من جِهَة عُليا مثلًا، واللي تحتِيّا كُلُّهُم أصغر خلاص أنت ما تقاطعنيش لغاية لمّا أقول العرض بتاعي كُلُّه، ولو عندك أسئلة أو استفسارات دي في الآخر.
آه. تمام. يعني بالنسبة لك لو العرض في مساحة للتّفاعُل إلي حَدًّ ما، أو أنت محتاج إن الشخص اللي قُدّامك يبقى فاهم بشكل مُعيَّن أو محتاج رأيهم، يعني مثلًا سواء أنت بتتكلِّم مثلًا مع عضو مجلس إدارة أو حاجة زي كده، أنت ساعتها ح حتسمح بأسئلة في النُصّ، لكن لو الموضوع خلّينا نقول Monologue أنت بتقول تعليمات مُعيّنة، فأنت مش بتسمح غير في الآخر.
آه. آه، لازم يع عشان أعرف. آه. آه، في الآخر خالص، يعني اسمع كلّ التعليمات اللي أنا هاقولها وكلّ العرض اللي أنا هاقوله، وبعد كده علّق في الأخر، لأن كده أغلب أغلب الأسئلة أصلًا ما باخدش بيها، لأن خلاص بتبقى تعليمات وطِلعت، فأسئلتك هتقول يمين هتقول شمال، هاجاوب عليها <laughs> بأي طريقة كانت، مش هتأثّر في اللي أنا قُلته في شئ. <laughs>
تمام. آه. <laughs> <laughs> مفهوم. لقد سبق السيف العذل، قُضي الأمر يا شعلان. <laughs>
<laughs> آه، بالض بالضبط كده.
آه، تمام.
ف لأ، الواحد اتطوّر كتير طبعًا من زمان لدلوقتي، فرَقِت معاه كتير موضوع العرض ده، واكتسب خبرات كتير يعني.
أوكي، طيب بعد العرض ما بيخلص، أنت بتدوّر على إيه علشان تعرف الفكرة بتاعتك وصلت صح، أو مثلًا اللي أنت عملته كان كويس والَّا لأ، أو إزاي تطوّر من نفْسَك في حاجات قُدّام؟
ده من أثناء العرض بقى، يعني دي من الحاجات اللي أنا اتعلّمتها كمان، إن وأنا باعرِض كده بابُصّ في عينين الناس، باعرف بقى، لو لقيت 2 بيتكلموا ومش مهتمين آآ، 3 بيضحكوا، مش عارف إيه، <tsk> باحس إن العرض في حاجة هنا إيه، مش شادد الناس، في حاجة غلط، آه، فبابتدي أصلّح أنا وفي العرض كمان نفسه.
تمام. اهم. في حاجة مش مش تمام، إمم.
ده أنا لو في حاجة أعلي صوتي شويّة، أبص للي بيتكلّم، آآ مش عارف إيه، الحاجات دي بابتدي أصلح منها أثناء العرض. بعد العرض بقى لو باخد الfeedback النهائي من الزملا من الناس آه.
أوكي. طب مع طب خليني أسألك في نص العرض إزاي بتعرف إنك يبقى عندك المرونة الكافية إنك تغيّر من طريقة عرضك وأنت في نص ال ال عرض الأفكار نفسه؟
آه بابتدي اغير في تون الصوت مثلًا لو أنا صوتي واطي شويّة، والناس خلاص حسّيت إنّها هتنام ابتدي معليه حبّة حبّة، آآ ابتدي ح حركات بقى لغة الجسد وحركة الإيد وإن أنا أشاور للي بيتكلّم ده كأني باشاور له، بس بالمه كده بإيدي اللي هو تعالَ عندي هنا فاهم، شوف أنا باقول إيه، يعني حاجات اتعلمتها من ال يعني من الدورات والكورسات ومن ناس قُدام برضو بتبقى فيها تركات احترافية كده إن أنا أقدر أشد اللي قدّامي للعرض بتاعي.
اهم. تمام. طب هل حصل معاك قبل كده مثلًا، إنك احتجت تغير المادة اللي أنت بتعرضها نفسها، أو يعني خلينا نقول ال النظرة، أو ال الطريقة اللي أنت بتعرض بيها المادة نفسها، عشان توصل للشخص اللي قدّامك؟
آه. آه. حصل آه. يعني أنا كنت في مرة خلاص اتكلفت إن أنا هاشرح أو هاوضح كده حاجات في لايحة والمفروض إن هُم اللي قدامي كلهم كانوا هيبقوا من مسؤولين الموارد البشرية في الشركة.
احكِ لي. تمام.
فوجئت إن هم محاسبين كلهم، ما حدش يعرف عن الموارد البشرية شئ تمام، آه، كلّهم تمام، طقم محاسبين بقى، فهنا على طول كان لازم آخد نُصّ ساعة بأن أعدّل لأن أنا كنت باتكلّم بقى في إيه، كأنّ الناس اللي قُدّامي بقى عارفين وبتاع وكده، فما دخلتش بقى في التفاصيل اللي هي إيه، أعرّفهم البدايات، فابتديت بقى إن أنا أعدّل الpowerpoint وأحط بدايات يعني ايه موارد، ويعني إيه لوايح أصلًا، ويعني إيه حاجات بتاعة ال اللايحة بتاعة الموارد، حطيت وضِفت حاجات زيادة، عشان تناسب الفئة اللي أنا رايح لها مثلًا، المحاسب هو كلّ اللي بيعرفه موازنة وميزانية ومهتّم بحاجات محاسبية أكتر، ما يعرفش بقى عن اللوايح والقوانين والحاجات بتاعة الموارد، فابتديت إن أنا أفهّمه فيها يعني أكتر، وكان موقف صعب جدًا.
إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، <laughs> إيه المفاجأة دي؟ أها. إمم، بالضبط. أها. حلو جدًا. صحيح. احتاجت إنك ترجع خطوتين إلى حدٍ ما عشان تبني مقدّمة، وتبني إلى حدٍ ما يعني بِنية أساسية، قبل ما تخش في الموضوع، بالضبط.
ب بالضبط. عشان عشان أجيبه معايا، آه لأن لو دخلت معاه الدخلة اللي أنا كنت هاخشّها للناس اللي عارفة، ما كانتش هتجيب نتيجة.
اهم، ما حدش كان هيبقى فاهم أصلًا أنت بتتكلّم عن إيه.
آه، و ماحدش كان هيبقى مركّز بقى ويقول لك إيه يا عم اللي جاي يقوله ده، إحنا مالنا إحنا ومال الكلام ده، فكان لازم كنت اربط ما بين ال شغلهم وما بين ال اللوايح والقوانين، عشان خاطر يبقوا منتبهين في العرض يعني.
<laughs> أيوه، أيوه مف أكيد، أنا عايز أشكرك جدًا، جدًا على كل التريكات والخبرات اللي أنت شاركتني بيها بجد، متشكّر جدًا.
حبيبي، العفو. حبيبي، العفو على إيه، وأشوفك على خير.
إن شاء الله.